ما هي المشكلة نفسيّة أكتر، الواحد بيتحرج كده من جوّاه. يعني مثلًا الواحد بيتحرج كده إن هو يتكلّم في الموضوع دَوَّة كتير، في موضوع الفصاّل ده بالذات. يمكن، يمكن، إن أنا ما اتربيتش على كده، أو يمكن إن أنا فقدت والدي بسرعة، وما كانش عندي أخوات ولاد، فإيه، فاتحرجت في الحتّة دي، ما كانش حد حاميني في الحتّة دي، فاهم قصدي؟
إمم. إمم. <sniffs> إمم. أو ما أو ما اتعاملتش في الحتة دي وهو والدك معاك، فما جربتش.
آه. أيوَه، اللي هو مثلًا، آه، اللي باباك مثلًا يقول لك لأ، دي بكذا مش بكذا، آآ، أخوك مثلًا يقول لك، لأ، دي بكذا مش بكذا، أنت بتلاقي نفسك لقيت نفْسك لوحدك في ال في المدفع، في وسط المدفع فأنت ال مش عارف تقول إيه، تفاصل إزاي والّا بتتفاوض إزاي. يعني والدي الله يرحمه لو كان موجود، <clears throat> لو كان موجود مثلًا، كنت هاتحامى فيه مثلًا، لو حاجة مثلًا فيها حاجة أو فيها سعر أو فيها شرا أو مش عارف إيه، كنت هاصدّره فيها، على سبيل المثال مثلًا. يعني أنا هاقول لك حاجة دلوقتي. دلوقتي مثلًا أنا في حاجة نفْسي أشتريها في مصر، تمام؟ أقول لمين، مش عارف. <laughs> أيوه، أقول لمين؟ ابني؟ ابني مش عدا م ابني عاوز يا عم، عاوز ياخد فلوس أصلًا يصرفها هو، يجيب بيها يقعد بيها على الكافتيريا. فاهم قصدي؟ فأنت ه هتعتمد على مين بقى؟ ما فيش. و آه.
أيوه، أيوه. إمم. صح. إمم. حلو، إمم. وقُل لي <laughs> إنت إمم. لأ، لأ، لأ، لأ، لأ، م لأ، لأ، بُص، أنت عندك دلوقتي مشكلة كبيرة جدًا، أنت لسّه قايل لي عليها دلوقتي، ابني، هو أنت مش مضبط الموضوع ده مع ابنك؟ يبقى فيه ثقة كده في ثقة مالية وثقة يعني في كل حاجة عامةً يعني، والّا أنت إيه الوضع يعني؟
إمم، آه. إمم. والله أنا مضبط معاه، يعني اختبرته في موضوع الدبيحة بتاع ال بتاعّة اللي اسمها دهيّة، اسمها إيه؟ اللي هو العيد الأضحى اللي فات ده، عيد الأضحى اللي فات ده، أنا قُلت له: "أنت اللي مسؤول عن الموضوع ده، تمام؟" آه، قُلت له: "أنت هات هات أنت البقرة." ومش عارف إيه وبتاع، أنا كنت راسم في دماغي كده 80، 85 زي السنة اللي فاتت مثلًا، تمام؟ لقيته ضرب في 120، فباقول له: "ي يا ابني 120 إيه؟! وأن مش كانت ب80، هي لحقت تغلى؟" أنت فاهم؟ فلقيته آه <tsk> "فيا ابني طَب دوّر على حاجة تانية، طَب اتفاوض." مش عارف إيه، ما ما فيش. بيقول لي: "لأ، هي كده، هي سعرها كده، ب قل لي هاتفاوض أقول له إيه؟" آآ، قُلت له: "يا عم طَب قل له 80 زي السنة اللي فاتت." قال لي: "أنت عاوزني أكلمه وأقول له نزل 40.000 جنيه في البتاع؟!" ما قُلت له يا عم قال لي: "ما ينفعش يا عم الكلام ده." فحسيت إن هو فاهم أكتر مِنّي. قُلت له: "خلاص، ال اللي أنت عارفه."
إمم، العيد. حسيت إنّه عمل مصلحة. إمم. آه، حلو. آه. أيوه. <chuckles> آه، طَب أنت اتأكدت؟ أنت اتأكدت يعني؟ إمم. أصل على حسب الوزن، أصل على حسب على حسب الوزن يا محمد، يعني كل وزن وليه سعر.
ما هو أيوه، ما أيوه، هو قال لي كده، <laughs> قال لي كده.
ما هو طبعًا، ما دي حاجة logic يا حبيبي، يعني أنت دلوقتي حاجة 10 كيلو، وحاجة 20 كيلو، هتبقى دي بخ دي ب10 ودي ب5، فما م معروف، فأنت عايز تنزِّل في السعر شويّة، يبقى تنزِّل في الوزن شويّة.
آه. آه، آه.

الحمد لله تمام، زي الفل أخبارك إيه، كُلّه تمام يا باشا، مِيّة مِيّة.
والله ماشي الحال، الحمد لله. يومك كان كويس؟ <clears throat>
زي الفل، آه الحمد لله، الحمد لله كان تمام الحمد لله، زي الفُل.
الحمد لله.
1/9 المفروض دخلنا في الشتا بقى، المفروض كده رسميًا يعني، أها.
آه، آه، أنا مس مش عايز أقول لَك أنا مُنتظر الشتا ده بفارغ الصبر، أنا باكره الصيف أصلًا.
لا، ده أنا باحب الصيف جدًا يا أخي ياه! ده أنا باموت في الشمس، أنا باحب أقعد فيها كده <giggles>
يا لا، لا، لا، لا، لأ ده أنا بُص أنا عارف أنت الناس اللي بييجي لها اكتئاب من الص من الشتا، أنا بقى بييجي لي اكتئاب من الصيف لمّا باعرف إن الصيف خلاص قرّب، بييجي لي اكتئاب.
لأ. أنا العكس تمامًا، تمامًا.
أيوة، يا أخي مش عارف، بتحبوا الصيف على إيه يا أخي؟ حرام عليك.
لا، لا، أنا باعشقه، باعشق الصيف بأمانة.
قُل لي كده بتعشق فيه إيه؟ بتع بتعشق الشمس الحارقة والّا الجو الملزق والّا الرطوبة، ول إيه إيه اللي يتحب فيه يعني؟ مش فاهم.
آه. بُص أنا لمّا بييجي سيرة الصيف دي مثلًا، أو سيرة الصيف لو م حد مثلًا بيكره الصيف أو أمّا أحس بالحر أو م مش عارف إيه، على طول بييجي في بالي على طول الساقعة وال و وإنك بتمشي لازم تقعد تمطر عليك ولا عارف تمشي ولا عارف تعمل ب وأنا باحب أمشي، باحب امشي.
إمم. في شمسية عادي، عادي في شمسية عادي، عادي أيوه.
باحب امشي كده من غير لا شمسية ولا حاجة براحتي كده، ما باعرفش
طيب، بتمشي بقى في الحر بقى والشمس تبقى خابطة في وشك كده وتقعد تعرق كده من كل حتة كده و وتصهد.
مش مشكلة. آه، كل ما أفتكر البلل والدنيا عمالة تتبل مني كده، ده بيبقى أحسن، بالنسبة لي بيبقى حلو والساقعة آه <laughs> آه، لأ والسجاير كمان بتطفي، بتطفي بتبقى مُشكلة ما هو في البتاع ده.
يا أخي ده ده شعور تحفة يا أخي إن آآ كوباية قهوة كده، مع سيجارة مع جو ساقعة كده، بتبقى إحساس جميل. لكن تقول لي صيف. مثلًا، مش لازم أقف في الهوا يعني بس، أبقى واقف في مكان كده ساقعة كده، مع شوية مطرة كده، يا سلام مع مع نفس كده مع شفطة كده يا سلام، مش عايز أقول لَك يعني وتبقى لابِس الjacket كده والحاجة التقيلة كده و تحس كده إن انت مُنشكِح، لكن حر تبقى عايز تقلع هدومَك كُلّها.
تحسّ برضه كده. إحساس كده. آه، بالضبط. إمم. صحيح. آه، والله طب خلّيني بقى، أسألك على حاجة بقى مُهمة جدًا تمام، أنت بقى أنت من النوعية اللي بتعرف تفاصل بت بتعرف والّا الموضوع صعب بالنسبة لك؟ اللي هو مثلًا آآ يعني يقول لَك البتاع دَوّة ب200€ مثلًا تقول له تقول لأ، يا عم عليَّ ب100 والّا ما بيجيلَكش جُرأة إنك تقول كده؟
يبقى أكِنَّك امم قُل. إمم. آه، آه، آه، إمم. إمم. إحنا موضوعنا النهاره، عن ال الفِصال، هل جرّبت التفاوض على سعر مُنتج ونجحت؟ آه، كيف كان شعورك؟ آه، طبعًا أنا مش عايز أقول لَك بُص، أنا أنا باحس بمُتعة غير عادية في الفِصال يعني، فاهم؟ يعني آآ طبعًا أنا ما ينفعش أشتري حاج بُص أنا باعمل إيه بقى، أنا أول ما أخُش على أي حدّ أقول له "بُصُ أنا ما باحبش الفصال هات من الآخر." أخلّيه يجيب من الآخر وأقوم جاي مفاصِل معاه. <laughs> فاهم؟ هي دي الدخلة بتاعتي يقول لي "يا أستاذ أ" <tsk> أقول له "لأ، أنا باقول لَك هات من الآخر أنت كده ما جِبتش من الآخر يعني أنا قُلت لَك أنا ما باحبش الفصال" فأنا عرفت آخره فين بقى مثلًا، فهاعرف إيه اللي أنا هاعرف أفاصل معاه فيه هاحس إن أنا عملت إنجاز، يعني، فاهم. أ فدِي في حد ذاتها بتبقى دخلة حلوة وذكية، <tsk> وما تحسِسهوش آآ تخش تخش كده بتنَاكة كده، وتحسسه إن أنت إيه، أنا انجِز عشان أنا ما عنديش وقت فاهم، أنا ما باحبش الفصال.
آه. إمم. آه. تمام. إمم. آه إمم، إمم. حلو آه، تمام. إمم. حلو. إمم.
يقوم جاي جايب لَك الآخر بتاعه، الراجل ده حلو ومش هيتعبني، فيقوم جاي جايب لَك الناهية، فتخش انت عليه بالجديد بقى.